Ciao. Guarda, io avrei bisogno di confrontarmi con te, un po' per sfogarmi, ma un po' anche per cercare di di ricevere consigli, suggerimenti, perché, ultimamente, ho talmente tante cose da fare, ehm, sia al lavoro che che che fuori, che non riesco veramente a trovare del tempo per me, per, somma, in qualche modo, curare il mio benessere mentale, insomma avere del tempo libero per riposarmi, stare tranquillo con le mie cose e avere insomma un bilanciamento ecco del della vita equilibrato. Somma, sto andando veramente a a 100 all'ora su tutto e incomincio un po' a perdere colpi.
Cia Mh. Sì. Mh. Sì. Mh, okay. Ma, mhmm, nel nella tua giornata tu hai una pianificazione, ehm, diciamo serrata o sei abbastanza se o sei abbastanza flessibile?
Eh, purtroppo ho un po', diciamo, delle situazioni contingentate, ovvero, ehm, lavoro spesso, quasi sempre in ufficio e le giornate in ufficio sono molto faticose, molto stressanti e, soprattutto non sono mai, ehm, prevedibili, da un punto di vista temporale, per cui di solito cerco di andare in ufficio presto per ah tipo anche prima, anche prima, magari 7, 7 e mezza sono sono già in ufficio, ehm, sperando, iniziando prima, di finire prima. Però non succede mai, quindi di solito inizio alle 7, 7 e mezza e fino alle 7, 7 e mezza della sera sono sono dentro a tribulare.
Okay. Mh, mh-mh. Tipo a che ora? Alle 8? Ah, presto proprio. Mh. Mh, mh. Ah, proprio tutta Eh intanto mi mi dispiace perché ci credo che ti senti sopraffatto, perché in effetti, ehm, passando così la maggior parte della giornata in ufficio, capisco quanto possa essere frustrante, ma, mhmm, ed è dal dal lunedì al venerdì, giusto?

Ehm, mi spiace perché deve essere davvero, insomma, frustrante.
E Eh, io, insomma, avevo anche pensato magari di ri ritagliarmi degli spazi miei prima del lavoro, no.
Maga eh esatto, prima, però è un un po' presto
Però sai eh, però appunto ho ho il tema che che, mhmm, a andando sempre tutti i giorni presto in ufficio, non ho proprio il tempo. Dovrei proprio svegliarmi alle 5 del mattino col col rischio di dormire ancora meno del poco esatto.
Eh, eh, eh, eh. Eh, mh, immagino. <chuckles> Ancora meno di prima. E invece nel e invece nei nei weekend non riesci un po' a rilassarti?
Eh nei weekend beh, i weekend sono sicuramente meno meno, mhmm, frenetici rispetto a alle giornate, mhmm, infrasettimanali, però spesso e volentieri, sai, i bimbi vanno a letto presto e si svegliano quindi presto. Quindi spesso e volentieri, uhm, domenica ne ho 3 che mi saltano addosso sul letto perché vogliono giocare, vogliono andare al parco giochi, che è tutto molto carino, però poi alla fine no non riesco veramente a trovare il tempo per riposare.
Mh-mh. Certo. Ah. <chuckles> Ah. Sì, per te rimane sempre n non rimane sempre, mhmm, neanche un pochino di tempo per eh, per te stesso.
Esatto. Quindi a avevo pensato di magari andare in ufficio dopo.
Mh. Potresti farlo?